Oh, oke oke. Jadi mungkin bedanya ya, kalau dari guru dan dosen itu, kalau guru itu, mereka, eee, sering menegur, kali, ya? Menegur siswanya gitu, yang mungkin pernah berbuat salah. Sementara kan, kalau dosen itu kan, hanya, apa ya, kayak mungkin santai, gitu ya? Kalau ada yang mungkin ngerjain tugas lewat deadline, ya dia masih kaya bodo amat, gitu ya? <chuckles>
Heeh. Benar. Iya. Iya, ya, kayak, "Ya udah, kamu tinggal aku kasih nilai C, atau D." gitu kan? <chuckles>
<laughs> Iya, gitu. Oke oke, paham. Nah, tapi kan kalau dari teman sendiri, berarti apakah kalau menurut Kakak itu, emang selalu membantu, atau mungkin pernah ada momen, di mana itu mungkin malah kayak, memperparah, gitu?
Mhm. Aku kayaknya nggak punya ingatan sih, kalau teman itu memperparah stres, ya. Karena kan biasanya, teman tuh sama-sama stres juga, ya? Jadi kayak, ada teman, gitu, yang sama-sama stres. Karena kan biasanya kadang itu, kita itu lebih stres, karena kita ngerasa stres sendirian, gitu. <chuckles> Jadi heeh, jadi kalau misalnya ada sesama pejuang, kayak sesama perjuangan skripsi, kayak misalkan, kalau skripsi itu sulit, gitu kan? Misalnya kayak bukan sulit sih, kayak lama dan, eee, dosennya ribet, gitu kan? Tapi kayak, ada teman seperjuangan yang dosen pembimbingnya sama. Itu tuh kayak, eee, lebih ngurangin stres, sih. Karena kan kita bisa sharing, apa penderitaan kita. Heeh, benar. Kayak penderitaan kita sama dosen pembimbing ini, gitu. Terus kayak, sebenarnya, eee, ada kan, beberapa teman yang, ma baik, gitu. Mau ngasih tips. Kayak, gimana sih cara formatnya skripsi, kayak gitu-gitu. Jadi, eee, kalau misal yang ngurang apa ya, memperparah stres itu sejauh ini, nggak ada sih, kecuali heeh heeh, nggak ada nggak ada sama sekali.
Heeh. Oh, iya iya. <chuckles> Iya. Ribet, ya? Ada yang curhat, gitu ya? <chuckles> Heeh. Nggak ada, ya? Oh, oke oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, aku mau tanya. Kan tadi kan udah bahas ya, kayak peran orang tua, guru, atau dosen, dan juga teman. Nah, kira-kira nih, kalau misalnya, mungkin di masa-masa SMA, atau kuliah itu kayak sempat, ada pengalaman pacaran. Nah, apakah itu memperparah, atau malah membantu mengurangi stres? Gimana, tuh? <laughs>
Iya. Benar benar. Benar. Waduh. <laughs> Heeh heeh. Kalau waktu SMA, aku lihatnya tuh kayak, teman-temanku itu, kayaknya tambah pada stres, ya? Karena kan, di umur segit heeh, pacarannya kan kayak, toksik gitu, nggak sih? Jadi kayak heeh. Jadi kayak benar. Jadi kayak nggak fokus belajar, akhirnya pacaran deh, gitu.
Nambah stres? <laughs> Oh, iya. Karena masih muda ya?

Mmm, kalau belajar di perpustakaan tuh aku kurang suka sih, kecuali, mmm, emang ada yang ngajak. Tapi seinget aku ya dulu waktu kuliah tuh, aku nggak pernah belajar di perpustakaan gitu. Iya, heeh. Karena kan kalau di perpustakaan kan belajar beneran ya. <chuckles> Jadi kayak nggak bisa rame dan nggak bisa bawa jajan gitu kan, jadi lebih kondusif gitulah. Cuman
Heeh. Oh, nggak pernah? Iya. <laughs> Oh. Kayak nggak ada hiburannya gitu ya? <chuckles> Mmm.
Heeh heeh, bener. Jadi kayak lebih suntuk dan aku tuh punya alergi apa, rhinitis alergi hidung gitu loh dan di perpustakaan itu kan berdebu gitu ya, jadi kayak mhm. Jadi kayak wah, nggak sih skip dulu gitu. Nah, tapi untuk masalah skripsi, aku tuh jadinya sering banget ke perpustakaan kan, karena kayak, eee, adalah beberapa buku yang nggak bisa kita akses online gitu kan. Jadi, mmm, kalau misalnya untuk ngerjain skripsi sih menurutku cocok, karena kan kalau skripsi kan sendirian gitu kan, eee, maksudnya kayak heeh. Ada momen yang kadang kayak sendirian gitu, terus, eee, butuh bukunya juga, terus butuh internet yang kenceng juga. Jadi kayak mmm, iya sih kalau misalnya belajar di perpustakaan juga lumaya nggak sih menurut aku m eee, lumayan menambah stress ya. <chuckles>
Heeh. Oh, iya. Mhm. Iya, sendirian. <chuckles> Tapi seenggaknya kan kalau di perpus itu kan ini ya bisa fokus karena kan dari temen-temennya mungkin mereka kalau misalnya bareng Kakak ya, mereka mungkin kayak nggak bakal ngomong banyak gitu kan? Karena kan kalau di perpus harus lebih sunyi kan ya?
Bener. Heeh. Iya. Iya iya iya, bener banget. Terus, mmm, sebenernya kayak kan kalau misalnya belajar belajar belajar terus, eee, itu stres ya. Kayak tadi belajar di kafe, belajar di perpustakaan gitu. Nah, cara lain itu kalau misalnya dalam tenggat waktu yang bikin stress, itu maksudnya kayak dalam jangka waktu yang bikin stress, itu tuh biasanya aku kayak main game. Jadi kayak dulu waktu kuliah tuh heeh, suka banget main game. Aku tuh inget banget, eee, H-1 sebelum sidang skripsi itu kayak, aku tuh mabar PUBG gitu kan. Sama <chuckles> iya, sama temenku SMA gitu. Temen-temenku SMA tapi mereka beda univ gitulah, terus habis itu kayak, eee, ditanyain gitu kan, "Eh, skripsimu gimana?" gitu sama mereka. Terus, aku jawab, "Loh besok aku sidang skripsi," gitu. Terus kayak, "Hah, serius?" Gitu. Mereka tuh kayak kaget gitu kan, "Kok malah mabar?" Gitu kan.
Heeh. Iya, stress pastinya. Oh, main game? Oh, PUBG. <chuckles> Heeh, terus? <chuckles> Malah main gitu ya, nggak fokus buat sidangnya. <chuckles>
Iya iya, bener. Terus kayak, mmm, nggak papalah udah udah udah cukup belajar. Kan H-1 tuh justru, eee, ibaratnya itu kayak calm down gitu kan. Jadi kayak biar lebih rileks, kan banyak juga ya tips-tips gitu. Jadi, eee, cara mengurangi stress itu biasanya kayak justru H-1 ujian atau sidang skripsi itu malah, eee, nggak nggak nggak apa nggak fokus yang belajar gimana-gimana gitu, biar otaknya nggak terlalu padet. Katanya sih gitu ya.
Iya.